आजकल ना मैंने बहुत ऐसा देखा है कि नॉस्टैल्जिया पर काफ़ी चीज़ें हो रही है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि नॉस्टैल्जिया ट्रेंड और जो ये रीबूट्स होते हैं, तो आपकी उस पर क्या राय है?
जी। हुँ, हुँ। अ, <chuckles> देखिए ये तो कहीं कहीं न कहीं सही बात है कि आजकल थोड़ा नॉस्टैल्जिया ट्रेंड्स बढ़ गए हैं। मतलब एक तरह से जो पुरानी चीज़ें थीं जिनसे हमारा कह सकते हैं कि पुरानी यादें जुड़ी हैं एक तरह से अ, या बचपन जुड़ा है उन चीज़ों को वही, उन ट्रेंड्स को वापस लाने की कोशिश की जाती है कई बार। ख़ासकर अगर चलिए अगर हम अ, मीडिया की बात करें या एंटरटेनमेंट या ख़ासकर फिल्मों की बात करें तो उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। रीबूट्स वग़ैरह जो बनाई जा रही है कि एक तरह कहते हैं ना कि अ, ज पुरानी जो एक तरह से जो स अ, हिट फिल्म्स हैं। या पुरानी जो आइकॉनिक फिल्में हैं, उन्हीं का रीबूट या रीमेक बना दिया जाता है। ये सोच कर कि लोग देखने आएँगे। तो कहीं न कहीं आजकल थोड़ा ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है कहीं न कहीं देखा जाए तो। क्योंकि कई लोग जो है थोड़ा-सा एक होता है कि लोगों को पुरानी चीज़ें अ, कुछ ऐसी चीज़ें जो लोगों के ना दिल से जुड़ी होती हैं जिन्होंनें पहले देखी थी। हमारे भी बचपन में से काफ़ी चीज़ें हैं चाहे वो अ, ब कुछ भी हो सकता है वो। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले मिलती थी। या अगर मूवीज़ की बात करें या, शोज़ की बात करें कुछ ऐसी चीज़ें होती थीं जो हमारी यादों से जुड़ी हैं, जिनसे हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो कहीं न कहीं वो एक ट्रेंड तो बन गया है। मगर मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा सही भी नहीं है। हमें कहीं न कहीं थोड़ा आगे ही बढ़ना ही पड़ता है। कई बार वो ऐसे लगता है वो बस उसका एक इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पैसा कमाया जा सके।
जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी। बिल्कुल। बिल्कुल, मैं तो इस बात से पूरी तरीके से ही सहमति रखता हूँ। पर मैं ये जानना चाहूँगा जैसे अभी ये चीज़ें ज़्यादा आने लगी हैं। एकदम अचानक से ही मैं देखता हूँ कि आजकल ये काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं। पहले ये इतना नहीं था। तो आपका हिसाब से ये क्या मानना है कि अभी क्यों इतना ज़्यादा बढ़ने लगा है।
हुँ। जी। हाँ। अ, देखिए, क आपका ये सही कहना है आपका कि आजकल ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलने लगा है। मुझे लगता है इसकी बहुत बड़ी वज़ह जो ये है ना कि कहीं न कहीं जो एक ऑरिजिनैलिटी की कमी है ना चाहे आप किसी भी अ, एक ख़ासकर अगर हम मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ले, लें। कि कहीं न कहीं लोगों के वो जो जो एक तरह से जो लोग अकाउंटेबल हैं, चाहे वो फ़िल्म मेकर्स हो या कोई भी हो, उनके पास कहीं न कहीं न, ऑरिजिनल अ, चीज़ें मतलब न्यू कॉन्सेप्ट नहीं है, नया कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। या ऑरिजिनैलिटी के नाम पे कुछ है नहीं। और लेकिन पैसा तो उनको तब भी कमाना है, बिज़नेस उनको तब भी करना है। तो वो क्या करते हैं? एक शॉर्टकट अपना लेते हैं कि जो पुरानी जो हिट चीज़ें हैं, उनको दोबारा लेके आते हैं, उनको एक तरह से बस रीब्रैंड कर देते हैं, रीबूट कर देते हैं, रीमेक कर देते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि वो नॉस्टेल्जिया बेटिंग कर लेंगे लोग। यानी कि मतलब कि नॉस्टेल्जिया को हथियार बना के, पुरानी यादों को हथियार बना के लोगों को ले आएँगे। उनसे उनके थ्रू पैसे कमा लिया जाएगा थोड़ा-सा। और आजकल तो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए अगर आप फ़िल्मों की ही बात कर लेते हैं ख़ास तौर पे, तो कितना ब पीछे बीच में एक ट्रेंड सा आ गया था कि मतलब रीमेक्स बनी जा रही हैं। अ, जो पुरानी हिट फ़िल्में हैं या कुछ भी है, या क कहीं किसी और इंडस्ट्री या कोई हो सकता है इंटरनेशनल कोई हिट फ़िल्म रही हो, या साउथ में कोई कुछ रहा कुछ किसी और इंडस मूवी इंडस्ट्री में कोई हिट फ़िल्म रही हो। तो उसी का रीमेक बना लिया जाता है, उसी का रिबूट कर लेते हैं ताकि क्या होगा कि लोग जो है आके देखेंगे पैसा कमा लिया जाएगा। और ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया बना है, नहीं। सिर्फ़ शॉर्टकट तरीका होता है ना कि आपके पास कुछ नया नहीं है तो आपके अंदर आलसीपना भी है, आप सुस्त भी है तो चलिए क्या करते हैं शॉर्टकट है। ये कहानी उठा लेते हैं, थाप कोई छाप लेते हैं। लोग आएँगे देखेंगे हम पैसा कमा लेंगे। मुझे लगता है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। और ये ये कहीं न कहीं वो एक ऑरिजिनैलिटी की जो कमी हो गई है ना इसकी वज़ह से काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है।
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। हुँ, जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपसे बस यही पूछना चाहूँगा जैसे आपने बताया देखिए कई सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। या और कई ऐसे हैं कि जो सच में कुछ पुरानी चीजों को नया तरीके से लाना चाहते है, तो हमें ये पता कैसे चले की ये चीज़ सिर्फ पैसे कमाने का खेल है या फिर कुछ सच में पुरानी चीज़ नए दर्शकों को दिखाई जा रही है।
हुँ। जी, देखिए वो तो ना प्रोडक्ट में ही दिख जाता है, कई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें आपको एफ़र्ट साफ़ नज़र आ जाता है कि कितना एफ़र्ट या कितनी मेहनत की गई है उस पे, अ, ज जैसे फ़िल्म या टीवी शो की बात करें आपने कई बार देखा होगा कि कुछ देखिए पहली बात तो ये कि ज ये पहचानना भी ज़रूर ज़रूरी होता है कि उस चीज़ की क्या ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी ऐसी फ़िल्में होती हैं, काफ़ी ऐसे शोज होते हैं जो अपने टाइम पर भी बहुत ब्लॉकबस्टर रहे हैं, बहुत सुपर हिट रहे हैं और ब सभी लोगों ने उनको देखा है, आज भी लोग उन्हें देखते हैं। तो क्या उस सच में उनको रीमेक करने की उनको रीबूट करने की ज़रूरत है। अगर आप ऑलरेडी इतनी सुपर हिट फ़िल्म या कोई ब्लॉकबस्टर फ़िल्म या किसी टीवी शो का जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोगों में एक तरह से कह सकते हैं पॉपुलर है जो सभी ने देखा है और आज भी देखते हैं, अगर आप उसका रीमेक बनाना चाह रहे हैं, उसका रिबूट करना चाह रहे हैं तो कहीं न कहीं एक आपको पहले वहीं से पता चल जाता है कि कहीं न कहीं इसका कोई ज़रूरत नहीं है कहीं, क्योंकि लोग ऑलरेडी देख चुके हैं वो उसे दोबारा देख के क्या करेंगे? और फिर क्या है कि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जब वो आप जब उनको उस प्रोडक्ट को जो भी चीज़ें आती हैं, जब आप उसको देखते हैं ना, तो कितनी मेहनत उसमें की गई है, क्या सच में उसको इसलिए बनाया गया क्योंकि जो फ़िल्ममेकर थे, वो बनाना चाहते थे, उनके मतलब उनके उन उनके पास कोई नई चीज़ थी, उनको ऐसा लगा कि इसमें कुछ हम नया जोड़ सकते हैं, क्या उन्होंने कुछ नया दिया है? या फिर चलिए नहीं नया नहीं भी दिया तो जो पुरानी चीज़ बनाई है क्या उसे अच्छे से किया है? अगर ये उसमें दिख रहा है, तो चलिए फिर मैं फिर भी मान लेता हूँ। मगर कई बार एफ़र्ट होता ही नहीं है। बस एक होता है कि कहानी उठा ली, बस उसे छाप दिया और ये उम्मीद की कि अब लोग जो है उसको आके देख लेंगे, तो वो साफ़-साफ़ चल जाता है कि वो सिंपली एक कह सकते हैं कैश ग्रैब है पैसा कमाने का एक शॉर्टकट तरीका है। तो ऐसे में अब देखा भी है कि ऐसी चीज़ें ज़्यादा हिट जाती भी नहीं।
बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। आप जी। बिल्कुल, आपने देखिए ये तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा दिया मुझे, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपको क्या लगता है कि जैसे अब ये रीमेक वैसे जैसे सफल हो जाते हैं। तो इससे ये नहीं होगा की जो डायरेक्टर है या एक्टर है वे ये सोचेंगे की बस पुरानी चीज़ ही हम बार-बार बनाते रहे वो नए आईडियाज़ को लेके ही नहीं आएँगे, आपको नहीं लगता ये?
हुँ। हाँ। <chuckles> हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, ये होत देख, कुछ टाइम पहले तो यही हो रहा था। अ, मैं कहूँगा कि अ, जैसे लॉकडाउन से पहले ना अ, 2020 से पहले, यही सब चीज़ें हो रही थी। मतलब लोगों को काफ़ी, जो उसमें ज़्यादातर जो हिट फ़िल्में आई थीं, जो हिट शोज़ आए थे अ, या फ़िल्में ही कहें, जो हिट फ़िल्में आई थीं ना, वो ज़्यादातर रीमेक्स थीं, कहीं न कहीं से। चाहे वो इंटरनेशनल फ़िल्म हो या इन कोई साउथ इंडियन फ़िल्म इंडस्ट्री हो या कुछ भी हो, रीमेक्स बनाई जा रही थीं और उस टाइम पे क्या था कि लोग लोगों ने उतना कॉन्टेंट नहीं देखा था, तब लोग उतना कॉन्टेंट एक तरह से कंज़्यूम नहीं करते थे। बहुत चीज़ें लोगों के पास थीं ऑप्शंस नहीं थे। तो लोग तब जाके देख लेते थे, क्योंकि ऑप्शंस की कमी थी। तो क्या था कि उस टाइम पे अ, कह सकते हैं कि जो आपने भी कहा कि जो फ़िल्ममेकर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उन क वो इवॉल्व हुए नहीं। उनको ऐसा लगा कि एक तरह से होता है ना कि फ़ॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है चीज़ों को। उनको लगता है कि इतना-सा करने ही में इतना कुछ मिल रहा है, तो वो आगे क बढ़ क्या अब करना है और? करने की ज़रूरत नहीं है। मगर जब लॉकडाउन हुआ, लोगों ने इतनी सारी फ़िल्म, इतने सारे शोज़ देखे, इतना इंटर्न जब ओटीटी भी आ गया, नेटफ्लिक्स, एमेज़ॉन, लोगों ने इतना कुछ देखने को मिला, लोगों ने इंटरनेशनल कॉन्टेंट कंज़्यूम किया, इतनी नई-नई चीज़ें देखी, इतने कुछ कॉन्स इतने बढ़िया-बढ़िया फ़िल्में, शोज़ वगैरह देख लिए, तो अब लोगों की एक्सपेक्टेशन्स बढ़ गयी। अब अब क्या है कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई रीमेक का अनाउंसमेंट होता है ना, तो लोग पहले ही चिढ़ जाते हैं। भले ही इन्होंने वो ओरिजिनल देखा हो या ना देखा हो, वो पहले ही चिढ़ जाते हैं। उनके मन में एक परसेप्शन बन जाता है कि, "क्यों, कुछ नया नहीं है क्या आपके पास देने के लिए, कि आप दोबारा वही रीमेक या रीबूट बना रहे हैं?" और चाहे अच्छी बने, अच्छी भी बने, तब भी आजकल फ्लॉप जाती हैं, क्योंकि कहीं न कहीं, वो एक हो गया है कि लोगों लोग ऊब चुके हैं उस चीज़ से और अब तो अ, चीज़ें हिट भी नहीं जा रही हैं। तो कहीं न कहीं इसी से पता चल जाता है कि लोगों की परसेप्शन कितना चेंज हो गया है।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। आपने ये बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि कैसे मतलब अब हम जितना हमें एक्सपोज़र मिल रहा है, हम बाहर की चीज़ें देखने लगे हैं। तो हमें उससे पता लग रहा हैं कि कितना ये ना बेकार होता जा रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इसमें जो दर्शक देखते हैं, उनका एक्टर-एक्ट्रेस का भी काफ़ी खेल होता है या फिर कि कोई भी एक्टर-एक्ट्रेस ले सकते हैं या फिर उसकी उनकी कोई खुद से कैरेक्टरिस्टिक या फिर ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए?
हुँ। अप देखिए आजकल पहले होता था कि पहले मुझे कहीं न कहीं फिर भी ऐसा लगता था कि अ, देखने को मिल भी जाता था जो स्टार्स होते थे, जो एक तरह से जो बड़े एक्टर्स थे, जिनकी एक काफ़ी अच्छी फैन फ़ॉलोइंग थी ऑडियंस में, दर्शकों में उनका रहता था कि अगर वो किसी फ़िल्म में हैं तो कहीं न कहीं लोग शुरुआत में चले जाते थे देखने। अ, और वो फ़िल्म अच्छा कर भी लेती थी भले ही उतनी अच्छी ना हो। मगर आज के टाइम पे मुझे नहीं लगता आप आज तो अब अब अब तो ऐसा हो गया है कि जब तक फ़िल्म की कहानी अच्छी नहीं हैं, जब तक फ़िल्म में मज़ा नहीं आ रहा हैं, तब तक लोग जा नहीं रहे हैं। अभी तो ऐसा काफ़ी ऐसे एक्टर्स देखे हैं जो जिनके नए प्रोजेक्ट्स आए थे, जो नए एक्टर्स हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स नए आये हैं मगर क्योकि वो वो कॉटेंट अच्छा था, वो चीज़ें अच्छी थी तो तब भी चल गयी। और ऐसा भी देखा कि बड़े-बड़े स्टार्स हैं जो उनके उनकी फ़िल्में आईं लेकिन वो वो पिछले कुछ टाइम से फ्लॉप ही फ्लॉप दिए जा रहे हैं। उनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक तरह से जो आपने कहा न कि काम करने में भी होता हैं कि जो एक्टर है क्या वो अपना अ, अच्छा जो क्या वो पब्लिक को पसंद आ रहा हैं? ऑडियंस को पसंद आ रहा हैं? क्या उसका काम पसंद आ रहा है? इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और दूसरा है फ़िल्म कैसी है? अगर फ़िल्म अच्छी नहीं होगी तो कोई कितना बड़ा एक्टर हो, मुझे नहीं लगता आज के टाइम पे फ़िल्म चल रही है।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल देखिए आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताई है मतलब कैसे चीज़ें ये रिबूट हो रही हैं मुझे भी काफ़ी समझ आ रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जब मतलब ये चीज़ें रिबूट हो रही हैं कोई फिल्म या कोई शो रिबूट होता है तो, उस हिसाब से मतलब हमें उसमें ओरिज़िनल की चीज़ें रखनी चाहिए या उसे बिल्कुल ही नई ट्विस्ट के साथ बदल देना चाहिए? आप ये ज़रूर बताएँ।
जी। हाँ, अगर आपके पास कोई नया कॉन्सेप्ट है या आपको लगता है कि आप उसे बेहतर तरीके से दिखा सकते हैं, आप उसमें कुछ नई चीज़ें जोड़ सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं लोग वही देखने के लिए आ रहे हैं, लोगों को कुछ नया देखना है। अब ऑडियंस भी इवॉल्व हो चुकी है तो जो फ़िल्म बनाने वाले हैं, जो फ़िल्म मेकर्स हैं उनको भी इवॉल्व होना चाहिए। क्योंकि आख़िर में यही तो फ़िल्मों का या सिनेमा का एक तरह से मूल उद्देश्य भी होता है। पर्पस यहीं होता है की वो आपको कुछ नया दिखाएँ या आपको ह जब भी आप जाएँ तो एक नया एक्सपीरियंस, एक बढ़िया चीज़ दिखाएँ, बढ़िया फ़िल्म दिखाएँ। तो कहीं न कहीं अगर आपके पास कुछ ऐसा है अगर आपको लगता है कि हाँ, ह हम इस कहानी में कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग जोड़ सकते हैं, कुछ नया जोड़ सकते हैं जो दर्शकों को पसंद आएगा, जो ऑडियंस को पसंद आएगा, वो बिल्कुल जोड़ना भी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल ही रीमेक के या रीमेक बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है मगर क आम तौर पे ऐसा होता है कि अगर कोई ऐसी ही कहानी है जिसको ज़्यादा लोग जानते नहीं है, जिसे ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, उसको अगर आपको लगता है कि आप उसे रीमेक करके बेहतर तरीके से आज के टाइम पे लोगों को दिखा सकते हैं तो वो करना चाहिए। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि भाई अगर ओरिज़िनल हो कुछ चीज़ें तो ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आप उसमें ऐड कर सकते हैं तो वो भी बढ़िया चीज़ है।
बिल्कुल। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं आपकी से इस बात से बहुत तरीके से सहमति रखता हूँ, और मैं ना एक चीज़ मेरे दिल में बहुत पूछने के लिए आ रही है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको कोई ऐसी मूवी या ऐसा कोई शो हो, जो अभी आपने देखा हो थोड़े समय पहले और बहुत अच्छा लगा हो, जो ऐसा ही कोई रीबूट या नया ट्रेंड के हिसाब से हो, ज़रूर बताएँ उस बारे में?
हुँ, अह रीबूट अ, शो अगर रीबूट की बात करूँ तो अभी तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है मगर हाँ, काफ़ी शोज अभी अ, ब कह सकते हैं कि मैंने अभी हाल ही में एक शो देखा था, <smacks lips> खौफ, खौफ नाम से एक शो है, वो मतलब वो कह सकते है वो मतलब एक हॉरर शो है, एक हॉरर थ्रिलर काइंड ऑफ एक शो है। थोड़ा-सा जो थोड़ा कन्वेंशनल कह सकते हैं जो पारंपरिक हॉरर फिल्में या शो होती है ना उनसे थोड़ा-सा अलग है, उसमें काफ़ी अ, कनेक्टिव मतलब रिलेट उसमें आप ना रिलेट भी कर सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज में हो रही है ना उसको जिस तरह से हॉरर के ज़रिए मतलब दिखाया गया है कि समाज में इतनी चीज़ें हो रही हैं और उसके उसके अंदर जो हॉरर एलिमेंट्स एड किए गए हैं वो मुझे उस शो में काफ़ी पसंद आए थे। खौफ है और भी ऐसे काफ़ी शोज हैं मतलब असुर एक और शो है, असुर भी काफ़ी यूनिक शो था वो मैंने देखा था। तो इस तरह के काफ़ी शोज हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो इस तरह के शोज में देखता ही रहता हूँ। बाकी गंस एण्ड गुलाब्स भी एक शो है बहुत ही बढ़िया, मज़ेदार एकदम कह सकते हैं उसको। तो इस तरह के शोज में देखता रहता हूँ मज़ेदार एक मुझे लगता है शोज में फिर भी ना आपके पास काफ़ी वेराइटी है। फिल्मों में थोड़ा-सा अभी आजकल ये कम देखने को मिल रहा है। फिल्में ऐसा लग रहा है कुछ ख़ास बन नहीं रही है अब।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हुँ, जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल। जी। बिल्कुल, मैं तो आपकी बात से पूरी तरीके से सहमति रखता हूँ, और देखिए आपने काफ़ी अच्छे तरीके से इस बारे में मुझे जानकारी भी दी। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने मुझे चीज़ें समझायी, काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात कर कर। आपसे आशा करूँगा दोबारा ज़रूर बात हो।
जी, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बढ़िया प्रश्न पूछे, मुझे खुलकर बोलने का इतना मौका भी दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि आगे आपसे दोबारा बात हो।
उ, जी। जी।